Ôi, vậy thì sau những cái lần mà thi thử mà th những cái lần thi mà thất bại hoặc là điểm thấp như vậy á, thì cái cảm giác của bạn sau đó như thế nào? Bạn có rút được kinh nghiệm gì hông?
Ờ, mình thì nói chung nà sau những cái thi thế thì, kiểu, ôi, mình, kiểu, kiểu, phải chán lắm ấy. Nói chung là mình nghĩ là "Ôi, thi xong rồi thì thôi", nhưng mà nói chung là vẫn có một cái gì đấy nó vẫn là bực mình và rất là, kiểu, kiểu, cáu bản thân ấy, là tại sao lúc đấy lại không nghĩ ra được cái đấy á. Thế mà nói chung nà sau những cái lần thi như thế ấy thì mình cũng có một số những cái, gọi là, phương pháp học tập nó, gọi là, nó hiệu quả hơn đi. Kiểu, hồi trước á là mình hay cứ, kiểu, viết hết các thứ ra xong mình cứ ngồi đọc lại đi đọc lại mấy cái đấy thôi, thì mình thấy là cái đấy nó có vẻ nó, ừ, nó cũng hay nhưng mà nó nó chưa đủ hiệu quả với mình á. Thì mình cũng thử một số những cái phương pháp khác như là, gọi là, kiểu, tự dạy cho bản thân này, thì cái đấy nó mình thấy nó cũng, gọi là, ờ, học thì cũng nhanh hơn, cũng phù hợp hơn. Nhưng mà được bị một cái là nhiều lúc là, kiểu, tự dưng á, kiểu, giảng cho bản thân các thứ á thì nó cũng hơi ồn ấy, nên là đôi lúc những cái người trong nhà mình ấy họ cũng than phiền khá là nhiều này.
Mình hiểu mà. Ờ. Hay đó chứ. Ờ. Mình hiểu, mình hiểu. <laughs> Thế thì, ờ, bạn cho mình hỏi thêm câu nữa nha, đó là cái lần thí dụ mà bây giờ bạn khi mà được kết quả không tốt á, thì, ờ, bạn có bị áp lực từ gia đình hay là từ thầy cô hay là bất ký ai hông?